Ờm, nói sao ta, có khi là, ờ, khi mà mình mang bầu á nha, cũng tâm trạng của mình nó cũng sẽ thay đổi lúc lên, lúc xuống vậy đó. Nhưng mà hai vợ chồng mình thì có thể là dành thời gian cho nhau nhiều hơn, bởi vì sau khi sinh con ra á, trời ơi, con còn nhỏ mà, phải kiêng, phải kỵ, phải này, phải kia nữa nên là chỉ có việc là ở nhà chăm cho con không. Còn, à, khi mà còn ở trong bụng mình đó nha, thì trời ơi, nó nó cái chân mình vẫn còn đi được mà <chuckles> thì hai vợ chồng mình <laughs>
Ừm. Ừm. Ưm, ừm, ừm. Ừm. À, đúng rồi, vẫn được, kiểu nà, được tiếp xúc ra ngoài môi trường, đúng không? Chứ không phải là ở nhà ru rú, ừ, cái việc mà, kiểu, cứ ở trong phòng thì cũng là khá là áp lực. <sniffs> Ờ, mệt mỏi. Không được hòa bình và thiên nhiên. Ồ, có cái một cái vấn đề mà cũng khá nà quan trọng nha, đó là việc phân chia việc chăm con, rồi là nhà cửa khi mà có em bé ấy thì không biết nà hai bạn, kiểu, có thương lượng như thế nào để cảm thấy là mình công bằng hơn, không bị, kiểu, tủi thân không?
Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, nên là Ừm, chính xác á. <chuckles> Đúng rồi. Ờ, sao vậy? Ừm. Ừm, ừm, ừm, thì, à, mình chồng mình á bạn, khi mà mình ở nhà mình chăm con như thế này nè, thì chồng mình cũng đi ra ngoài đường, chồng mình đi làm mà. Chứ hai người mà đều ở nhà cả thì, trời ơi, tiền đâu mà nuôi cho con, đúng hông? <chuckles> Ờ.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi, nuôi một em bé cũng rất là tốn kém chứ không đơn giản một chút nào.
Đúng rồi, trời ơi, phải có tài chính, gọi là, ổn định thì mới có thể là dám dám có con được. Nên là, ờ, cái việc mà chia sẻ cái việc chăm sóc con, chia sẻ việc nhà như thế này nè, thì mình là người ở nhà nè, những cái công việc nhà ở trong nhà á bạn, mình sẽ là người làm. Còn chồng mình á, ở ngoài đường đi làm rồi á, về việc về nhà á sẽ có những cái việc, ờ, nó, gọi là, cố định, ưm, ví dụ như là, ờ, chồng mình sẽ thay tã nè, sẽ tắm bé nè, hoặc là sẽ pha sữa cho con. Nói chung là, <sniffs> ừm, vẫn san sẻ cái việc là chăm con ra với nhau chứ không để một người, gọi là, kiệt sức hoàn toàn đâu. <chuckles>
Ừ, ừ. Wow, cũng là trộm vía, cũng một người bạn đời rất nà hiểu, cũng như là đồng thành cùng ấy chứ. Thế là nhiều trường hợp nà, <chuckles> gọi là, các anh trai là đi làm ngoài xã hội vất vả quá, về nhà là muốn nghỉ ngơi thôi ấy. Ờ, ngại việc bếp núc hay nà, kiểu, chăm sóc con nắm, đặc biệt nà chăm sóc một em bé sơ sinh thì nại càng vất vả hơn rất là nhiều ấy. Khi mà cứ phải núng túng, kiểu, chững chưa trải qua bao giờ mà, đó, thì ừm.
<laughs> Ờ, ờ, ờ. Đúng Ờ, ờ, đúng rồi, chính xác. Ừm. <laughs> Đúng rồi, trời ơi, lần đầu tiên mà, đâu phải đâu ai có kinh nghiệm được đâu, đúng hông? Nhưng mà chẳng qua đó chính là, ờ, cái sự, à, san sẻ với nhau nó nó ở nó có thể, gọi là, ở trong máu rồi. Thấy vợ của mình cực thì chồng của mình cứ xung phong lên mà giúp đỡ thôi.
Đúng rồi. Ừm. Ờ, đấy, nà đúng là một cái, gọi là, người đàn hông, ơ, của gia đình đấy. Nhưng mà, khi mà, kiểu, nhiều khi là đêm nha, đêm trẻ con rất hay thức, thì đấy, đêm trẻ con rất là hay quấy, khi mà, kiểu, khi đang ngủ xong tự nhiên bừng tỉnh đấy xong rồi nlại khóc thì, ờ, nên nà những cái đêm ngủ ngon nó cũng rất là còn hiếm đi, nó không còn được chiều như trước nữa thì không biết nà mọi hai bạn, kiểu, có c căng thẳng xong rồi dẫn đến những cái, gọi là, ừm, tranh cãi nào không?
Ờ <chuckles> Ờ, sao bạn? Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừ.